Certo, certo se de
E poi, ovviamente, gli farei delle domande, tipo se ha fatto una vita simile alla mia.
Certo, penso la uhm, la riemp la n la certo la riempi cioè io, per esempio, la uhm, lo riempirò diciamo di uhm, lo di domande, però appunto di ehm, se sapevi di me, se appunto magari uhm, della mia esistenza, se magari hai degli hobby non so particolari, uhm, i cioè uhm, qualcosa, ecco, mi sarebbe venuto in mente, no, appunto, di
E certo. Certo. Sì, no, io sarei curiosa di di sapere tipo, innanzitutto, dove dove è nata, che vita ha fatto. Ehm
Mh. Sì. Beh, no, cioè Tipo: "Quali sono i tuoi genitori." <chuckles>
Sì, v sì, eh, sarei curiosa di vedere, no, ehm, non so, uhm, che cosa che cosa gli piace, se abbiamo gli stessi interessi.
<chuckles> Certo, però però, se tu ci pensi, ecco, avere un gemello segreto probabilmente po uhm, potrebbe anche essere, diciamo, un <tsk> un figlio o una figlia ecco, diciamo un un fratello o una sorella, un fratellastro, una sorellastra che in qualche modo, diciamo, i tuoi genitori non t'hanno non te ne hanno mai pa non te ne hanno mai parlato, ehm immagini. Quindi potrebbe esse ecco, anche un un fratellastro, una sorellastra, diciamo, un che in qualche modo i tuoi genitori non t'hanno mai parlato, e poi magari un giorno d d ti dicono: "Oh sai ti voglio ti devo dobbiamo dire una cosa, ti dobbiamo confessare una cosa, tu ha hai in realtà diciamo un'altra un'altra sorella che vive un po' lontana da qui, da dove stai tu, uhm"
Sì. Magari. Magari, mi piacerebbe. Sì, sì, sì. Ma ti dico a me ti dico, tante volte ci ho pensato a questa cosa, no, e, mhmm, a me piacerebbe molto avere, uhm, una sorella, un fratello così, che magari non ne ho la conoscenza, no, mi piacerebbe davvero tanto, quindi, uhm, comunque, se lo scoprissi adesso, a me non non mi darebbe problemi. Poi tanto più se è identico, sarei curiosa di sapere c chi è, come vive, dove magari, non so, è italiano o non italiana. Eh sì.
Mh. <chuckles> Certo. Eh, della serie è molto molto particola Eh. Che poi Mh. Sì. Certo. <chuckles> Certo. Certo se magari ha dei tuoi stessi hobby, se fa le tue stesse, diciamo, cose, magari vi alzate tutte e due Mh. Certo. Magari vi fate li stesse cose. Erto.
Sì. Sì, ma mi piacerebbe a prescindere, bellissimo. Sarebbe sarebbe troppo bello. Poi io vorrei vedere tipo come si veste, <chuckles> come si pettina, come si trucca, capito, perché così poi faccio il raffronto.
Eh, come si ve <chuckles> Ecco, che poi ecco, pe esempio E e e punto diciamo che sembra una cosa anche divertente, diciamo anche sarebbe proprio una persona che ti assomiglia in al 100% quasi, che po vi potete anche scambiare, no, io per esempio in passato mi è capitato di vedere una serie, appunto, dove c'erano questi gemelli
Mh. Certo. No, no, ecco questo no, questo non lo farei.
E <chuckles> appunto questi gemelli che in qualche modo allora d era non è una cosa curiosa perché questa in questa serie lo s diciamo questa persona i gemelli venivano interpretati dalla stessa persona, quindi era erano 2 persone era la stessa persona vestita in modo diverso, con i capelli diversi, ma era sempre la stessa persona, e in qualche modo si scambiamo, si interscambiavano, ecco. Ehm, e quindi sì, potrebbe, diciamo tu la faresti una cosa del genere, diciamo interscambiarti con tua sorella, con un tuo gemello, ecco?
Mh-mh. Ah, okay. Eh. Certo. No, no, io no.